قُل لي كده، أنت في عندك ذكرى معيّنة أو أو حاجة كده مرتبطة معاك بهواية أنت بتحبها و وبتفكّرك بيها دايمًا أو بتربطك بيها كتير؟
آه، طبعًا في في آآ، ذكريات كتير مع هوايات كتير برضه، ماشي آآ، شوف أنت حابب أبدأ بأنهي هواية مثلًا؟ عندي كذا هواية ممكن أكلمك فيها.
يعني أنت أنت أنت عندك كذا هواية ومرتبطة معاك بحاجات بتحبها كتير على كده يعني، آه حلو خالص، آه.
آه طبعًا، كل هواية كل هواية وليها ذكرياتها، آه.
إمم، جميل وعلى حسب بقى أنت إيه الهوايات يعني مثلًا أ أنت إيه هواياتك؟ أنا ما أعرفش أصلًا ممكن تكلِّمني أصلًا في الأول إيه الهوايات اللي أنت بتحبها؟
والله خلينا مثلًا نبدأ الأول آآ، بلِعب التِنِس.
تِنِس، جميل.
آه، أنا الصراحة آآ، باحب التِنِس جدًا، وباعشق التِنِس كمان، يعني ده عايز أقول لك من هواياتي المفضَّلة كمان.
حلو خالص.
ماشي، يعني أنا زمان لمّا كنت بانزل ألعب تِنِس كنت صغيّر ماشي، كان في مكان معيّن كده ل لِلِعب التِنِس، كنت ساعات كنت ساعات بانزل لوحدي، ألعب هناك ألعب بالعب مع ناس م مع ناس غريبة، ما أعرفهُمش، ومع ناس كبار في السن، ماشي، أو أو ناس مثلًا شباب أنا ما أعرفش أي حد منهم، كنت باقعد ألعب معاهم يعني بس كنت
آه. إمم. تمام. ما كانش ليك يعني ما كانش ليك team معيّن، أو فرقة معيّنة، بتلعب معاها أنت كنت وقت ما بتلاقي حد بتلعب معاه وخلاص.

آه، طبعًا يعني بقى عايز أقول لك أنا ممكن أضيّع يومي، بين إن أنا ألعب في النادي وإن أنا أرجَع من النادي أتفرّج عليهم في ال في النت. وأجيب فيديوهات بقى لأبطال العالم و وأبطال محليين، ومش عارف إيه الموضوع ممتع جدًا، حتّى أنا اتصدمت لمّا لقيت واحد بيلعب بدراع واحد، عندُه دراع واحد مقطوع، وبيلعب بالدراع التاني.
حلو أوي. آه، كمان يعني، إمم. آه اللي هو ال الألعاب البارالمبية تقريبًا، اللي هم أو ال
لا، لأ tennis ك كان بيلعب tennis بدراع بدراع واحد.
آه، أيوه هم ال هم ال أ آه، ال فاهمك آه، فاهمك آه.
يعني ما يعني عندنا في آه. عندنا في اللعبة دِيَّة، يعني ربنا يعافينا لازم يكون عندك دراع دراعاتك الإتنين، ماشي، ل إيدك تعبت من المضرب ده، هتنقلها للمضرب التاني.
إمم.
ماشي، إنّما أنت تلعب بدراع واحد بس، وأنت عندك دراع تاني مقطوع، فده بَطَل من الأبطال اللي هي الصراحة آآ، شدّتني أوي لللعبة، خلّتني أتحفّز جدًا لللعبة، خلّتني أدمنها أكتر، وخلّتني أحترف فيها أكتر.
أكيد، طبعًا لمّا تشوف ناس ب بظروف خاصة، وبتقدَر إن هي تتميز فيها وتسعى وتتطوّر، فأنت بتشوف إن ده يعني حاجة ملهمة جدًا ليك، إن أنت تكمّل فيها وتتبسط بيها أكتر يعني.
آه، بالضبط، بالضبط يعني بقى بقى م موضوع مش طبيعي خالص، حتّى أنا بطل العالم ده حاولت أتواصل معاه قبل كده.
آه. إيه ده! عملتها طيّب قدرت توصل له؟
آآ، أنا آه، أ والله لحد دلوقتي لأ ما قدرتش، <laughs> بس، بس أنا يعني حاولت أوصَل له، وحاولت حتّى أعرف البلد اللي هو فيها، أروح له البلد اللي هو فيها، أسافر له ما عنديش مشكلة، بس أنا حابب آه، آه ما هو أنا واحد مدمن اللعبة دي، وأنت أصلًا بتلعب وأنت أصلًا بتلعبها وأنت عندك نقص ف آآ، عندك يعني دراعك مقطوع فأنت إزاي قوي كده؟ أنت إزاي عندك العزيمة دي، وإزاي عندك الإرادة دي؟ إزاي يعني ده أصلًا خد ماتشات، ماتشات محلية ماتشات محلية ماتشات محلية لحد ما وصَل للعالمية، وبَعد ما وصَل للعالمية بيبقى في منافسين كتير جدًا.
آه، أتمنّى لك إن أنت توصَل له قريّب، آه. كمان! آه. لأ، ده أنت الموضوع معلّق معاك جامد على كده. إمم واضح. بالضبط، آه.